Heeh, jadi kan balik lagi, inget-inget kalo kayak aku masuknya bare inget tadi jalannya ke mana, ininya ke mana, jadi eee kan terus jadi ragu-ragu, gitu. Perasaan tadi kok masih ada kok seinget aku, terus akhirnya jadi, "Hah, jangan-jangan, udah gak ada gitu di jari aku," gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau kayak apa, kalau mau ngelapor pol nanya misalkan ke polisi gimana juga bingung gitu kan. Mhm, aku jadi nyesek juga karena kami gak foto dulu tuh cincin. Tapi kan siapa yang mikir sih Mas, masa orang pake perhiasan di difoto-foto dulu, didokumentasiin dulu, gitu kan gak mungkin, Mas. Ikut, soalnya tadi orangnya juga nanya yang di restoran nih, "Bentuknya kayak gimana?" Gitu. Aku ya udah kasih tahu, "Kurang lebih begini begini, ukurannya di jari aku" gitu kan, "warnanya pasti kuning lah orang emas." Gitu kan, kuning, ada emas putih sih juga, "ini mas emas kuning." Terus, eee, apa, "ya ada mata-matanya lah," gitu kan. Bener bener, "diamond-nya gak gede tapi masih ada mata-matanya," aku bilang gitu. Ya mudah-mudahan ya ketemu, ya aku jadi belajar juga sih, lain kali udahlah kalau cincin itu misalkan gak pas-pas bener ditangan mendingan gak usah dipake deh. Cuma kalau kalau sempit gak mungkin lepas, gitu kan.
Mmm. Mhm Iya. Nah, itu dia, bener. Heeh. Iya iya. Iya. Benar, benar benar benar, iya iya iya. Ah hah. Iya iya, bingung, bener. bingung gambarnya iya. Iya. Nah, itu dia, bener. Iya iya iya, bener banget. Bener bener bener banget. Tapi di ininya E Heeh heeh heeh. Heeh, iya iya iya. Iya iya iya. Kita bener, iya iya. Heeh heeh, terus, ah hah. Iya iya iya iya. Terus kalau dis Iya iya iya. Heeh, terus kalau d Bener. Bener bener. Gak mua nah, itu dia. Heeh heeh. Iya iya iya. Iya, gak mungkin masuk kan, gak mungkin dipake ya?
Nah, mungkin dipake atau misalkan udah udah misalkan udah stuck gitu ya, kayak misal cincin kawin gitu kan, gak keluar-keluar. Iya, kayaknya kalau cincin kawin takut gak dilepas kali ya, kayaknya cincin ini gak mau dilepas, gitu. Heeh.
Bener. Heeh heeh heeh, iya iya, iya. Heeh, iya iya. Iya, sama, selama saya juga gitu Mbak, ngelepas juga, jadi gak saya pakai kadang-kadang gitu, di luar git
Oh, Masnya gak dipake, kalau aku dengan prinsip aku gini, aku nih gak bisa dilepas. Karena jarinya udah kegendutan gitu, jadi susah ngelepasnya heeh. Gitu.
Oh, malah gak bisa dilepas? Oh, gitu? Oh, e tapi, gak gak papa tuh? Gak ganggu gitu maksudnya, Mbak?
Mungkin agak ganggu.
Gak ganggu, ya? Gitu, dan kalo misalnya iya iya.
Eee, ganggu lucunya gitu loh, maksud aku karena kan de memang dari pertamanya itu udah udah udah udah, p apa sih, udah disitu, memang yang bagian atasnya kan jadi kayak kayak agak ini dong, kayak, eee, ya agak gemukan lah gitu ya. Tapi aku sih gak ngerasa terganggu gimana, cuma tadi aku masukin yang cincin yang satunya itu. Itu ngeganggu, jadi kayak kok jadi kayak kayak jalan darah kan jadi gak lewat gitu loh, jadi kayak merah gitu aku aku juga ya, mati rasa lagi nanti jariku.
Heeh. Ah hah. Bengkak gitu. Iya iya iya. Sakit, ya? Oh. Nah, itu dia. Iya iya iya. Iya iya iya, bener bener. Bener. Iya makanya, waduh bahaya banget itu nanti. <chuckles> Terus o ah hah. Nah, waktu Mbak itu, kalau disana itu ada CCTV gak sih kalau di, eee, di luar negeri gitu? Eee, maksudnya, e lebih aman gak sih? Ah?
Iya, makanya akhirnya ke kelingking, ternyata malah copot, yah. <tsk> Eee, gak semua tempat gak semua tempat, karena mb sekarang ada ada, masalahnya juga dibilangnya apa, privacy kan.
Heeh. Mhm. Oh, iya iya. Maksudnya kita harus harus harus izin juga berarti maksudnya, ke pihak berwajib dulu ya, baru bisa minta gitu ya?
Serba salah, heeh. Iya, gila.